عندي ن مشكلة يعني ح حاسس إن هي دايمًا بتمنعني بإن أنا أستمر في أي حاجة للنهاية و وبتأثّر علي ت يعني إ إنتاجيتي، وللأسف آآ، مش باقدر دايمًا أحلها في كل حاجة، يعني مش دايمًا لازم الشروط دي تبقى متوفّرة مثلًا في كل حاجة باعملها، عشان أقدر أستمر. يعني المشكلة إن أنا لازم دايمًا لو أنا عندي مثلًا آآ هدف طويل مثلًا أو حاجة محتاجة مني إستمرارية، لازم يكون فيها مكافآت فعلى المدى بقى الطويل، اللي هو ع طول ما أنا باعمل حاجة لأ، لازم أحس إن يبقى في مثلًا مكافآت عشان أ أتحفز واستمر. وللأسف ده مش دايمًا بينفع في حاجات، وللأسف مش بينفع في الحاجات المهمة فعلًا، المهمة الحاجات المهمة الكبيرة ما مش ما مش بيبقى فيها متوفر الموضوع ده، فبالتالي ده بيخليني ما أعرفش أكمل في أي حاجة كبيرة، عشان كده محتاج نصيحتك عشان تساعدني في الموضوع ده.
إمم. آه هاقول لك، الموضوع طبعًا الموضوع طبعًا، المكافآت مهمة جدًا، جدًا إن أنت، تقدر ت تتحفز وإن أنت تقدر تكمل، وأنا طبعًا مُنصِت جدًا ليك وسامع لكل كلمة أنت بتقولها، آآ إن أنت تحط مكافأة كده أو يحصل لك مكافأة، لما توصل لحاجة معينة سواء في الشغل عمومًا، المكافأة المادية مهمة جدًا ب في نفس أهمية المكافأة المعنوية، والمكافآت على فكرة بتبقى أنواع، امم يعني زي ما زي ما باقول لك كده في مكافأة آآ معنوية عن لو مثلًا كلام كلام ح كلام بيحمس كلام ك حلو بيشجعك، وبرضه في مكافأة مادية برضه بتفرق جدًا، يعني ف في بعض الشركات مش <swallows> مش بياخدوا بالهم من الموضوع ده لكن مهم جدًا، إن أنت تحط مكافآت، بس خ عايزك تقول لي كده، إيه هي العادات اللي أنت بتحطها في العادي علشان تحاول تعملها، يعني إيه ال إيه العادة اللي أنت لو عملتها، آآ عايز تمشي فيها الفترة اللي جاية وعلى أساسها تدي نفْسك آآ مكافأة؟
آه. آه. هو ل للأسف زي ما قلت لك، آآ اللي م اللي مضايقني واللي مخليني عايز أشوف حل للموضوع ده، لإن أصلًا العادة اللي جاية هي دي اللي هتفرق في حياتي، لإن أنا آآ دخلت لسه يع ك لسه داخل ك جديد Career آآ صناعة المحتوى، وإن أنا عايز أخش أقدم محتوى، و ويبقى عندي قناة يوتيوب كبيرة، وعندي الم المست المشاهدين بتوعي، وعندي الجمهور بتاعي اللي بيحب الفيديوهات بتاعتي، وأحس إن أنا فعلًا باقدم محتوى وقيمة للناس، بس للأسف زي ما أنت عايز ال المحتوى ده والCareer ده بالذات، ل آآ مش هتبدأ تشوف منه نتايج إلا على المدى البعيد، إلا بعد فترة طويلة من الاستمرارية منك ومن تطويره في نفس في نفس الوقت، فده اللي بقى إيه عامل لي مشكلة بقى يعني، احساس إن أنا هو هافضل فترة اشتغل كده بدون المقابل مادي أو معنوي، فالموضوع فعلًا يعني ب بيهبطني كتير بيخليني اللي هو، يعني أنا إفرض أنت اشتغلت ب الأفكار السلبية بقى، إفرض قعدت تشتغل مثلًا كتير، وعملت شغل كتير م كويس، وفي وفي الآخر ما لقيتش نتيجة، يبقى كل ده ضاع على الفاضي؟ فبالتالي بيحصل معايا عقبات كتير.
إمم. إمم. فهمتك. فهمتك، فهمتك، والموضوع ده مهم جدًا اللي أنت بتتكلم عليه، إن أنت يُعتبر بيكون عايز تعمل حاجات كتيرة جدًا، لكن بيحصل عقبات، فبتحس إنك ما خلصتهاش، أو بتحس إنها صعبة تخلص بسبب إن أنت متأخر فيها، بسبب إن أنت عايز توصل لمستوى ونتيجة معينة. لكن لأ، مش هو ده ال ال ال مش هو ده اللي أنت عايزه بالضبط، مش هو ده اللي أنت آآ، شايفه. بتكون عايز تك تنجز أكبر قدر من المهمة أو ال أو الحاجة اللي أنت عايز تعملها، لكن مش بتوصل للدرجة دي. فإن أنت يكون عندك حافز أو مكافأة أنت تحطها لنفسك علشان لما توصل للحاجة دي، آآ، تكافئ نفسك بيها، موضوع مهم جدًا. بس عايزك تقول لي برضه كده، كام مرة في الأسبوع أنت في العادي بتلتزم بعادة معينة عشان توصل للهدف اللي أنت عايزه؟
آآ تمام. هو ال الموضوع مش مش كام مرة في الأسبوع، هو للأسف إن أنا دلوقتي بقيت واخدُه أسلوب حياة، يعني إيه، يعني أنا يوميًا يعن يوميًا لازم أشتغل على الموضوع ده. آآ، لأن أنا في الح ف دلوقتي حاليًا في فترة الدراسة، يعني أنا لسه دلوقتي باخد كورسات آآ ،عشان أفهم يعني إيه Youtube، وعشان أفهم يعني إيه محتوى، وإيه المحتوى اللي أنا هاعمله، والمحتوى اللي أنا هاعمله ده أصلًا هاعمله إزاي. فأنا دلوقتي في مرحلة دراسة يعني، تخيل يعني أنا بدأت أ أحس بكده وأنا لسه يا دوبك في مرحلة الدراسة، ولسه ما بدأتش أصلًا في ح في مرحلة فدي الكارثة الحقيقية بقى اللي جاي. أنا خايف إن أنا من كتر إحساسي ده إن أنا ما ما ما اكملش وما استمرش، مع إن أنا عارف وواثق إن أنا طبعًا في الن يعني في النهاية، مع المجهود ومع ال ف ف بال خصوصًا إن أنا باتعلم أعمل مح محتوى فريد من نوعه، وواثق إن أنا هيبقى ليا نجاح وليا جمهور فعلًا ي حي هيحبني، بس للأسف الرحلة نفسها بقى ما فيهاش أي نوع من الم المحفزات، فاهمني؟
إمم. فاهمك، فاهمك. عي يعني غياب المُحفِّزات بيفرق جدًا، جدًا، في أي حاجة أنت ماشي فيها. وغياب المكافأة عمومًا مش ب يعني بيقلل جاذبيتك للموضوع. وبتحس كده إن الموضوع يعني مش أحسن يعني مش إن أنت إيه طب هيحصل إيه لو عملته، آآ أو هيحصل إيه لو وصلت للمستوى كويس في الموضوع ده. يعني دي حاجة طبيعية جدًا بتحصل، ووجود الحافز مهم أوي، أوي في الوقت اللي زي ده. بس عايزك تقول لي كده، يعني إيه المكافأة اللي أنت بتعتبرها حاجة جذّابة جدًا بالنسبة لك؟ إيه الحاجة اللي أنت لو أنت حد إداّها لك، أو أنت إدّيتها لنفسك، هتحس كده لأ، إن دي حاجة كويسة جدًا إنها حصلت، أو إن أنا كنت مستنّي المكافأة دي؟ إيه هي المكافأة دي اللي أنت بتبقى مستنّيها في الوقت اللي زي ده؟
آه. هو بُص، هو يعني برضه م خلّينا منطقيين، يعني هو أنا صعب ألاقي مكافأة وأنا لسّه باتعلّم. بس الفكرة كلّها بالنسبة لي إن أنا آه، أقدر أستحمل وقت التعليم وبتاع، ول وأتعلّم، وكل حاجة تمام. بس ه المكافأة بقى إن أنا هابقى عايزها م لمعنى إن أنا لمّا أبدأ، أحِسْ إن أنا مش بادئ زي مثلًا الوضع التقليدي، زي اللي هو متوقّع، زي المفروض. يعني ح عايز لمّا أبدأ، ألاقي فيه في نسبة تطوّر أعلى من المتوقّعة. يعني الطبيعي إن أنت لسّه ما أنت لسّه بادئ مثلًا أوّل أسبوعين مثلًا، تبقى مشاهداتك قليّلة اللي هو مثلًا 10 من 5 فيديو أ 5 ل ل10 مشاهدات مثلًا على كل فيديو لأ، أنا مش عايز كده. يعني أنا عاي مثلًا أحِسْ إن أنا فعلًا لإن أنا مجهودي اللي بَذلته في التعليم ده، وقُدرتي مثلًا، ومهارتي فارقة عن الناس. فبالتالي بابقى عايز مثلًا يبقى المردود مثلًا 100 ل200 فيديو ل300 فيديو. إن أنا أكسر مثلًا حاجز ال1000 مشاهدة على الفيديو في خلال مثلًا أول أسبوع، أو أسبوعين، فبالتالي أحِسْ إن أنا فعلًا أب آآ مجهودي بي بيتّرجم ب بصورة أفضل. فاهمني؟
إمم. فهمتك، فهمتك، ودي حاجة حلوة جدًا إن أنت شغال عليها، آآ، ع علشان توصل لمستوى معين في المحتوى اللي أنت عايز تعمله على ال ال اليوتيوب عمومًا أو الchannel اللي أنت هتشتغل عليها، دي حاجة قوية جدًا، جدًا، وهتفرق جدًا معاك وهتبقى مكافأة ح يعني قوية جدًا، بس برضو خلّيني أقول لك أنت بتفضّل في العادي المكافأة الفورية والّا المكافأة المؤجلة، اللي أنت لو عملت كذا هيحصل كذا، أو بعد ما تعمل كذا أو توصل لمستوى معين هتوصل لحاجة معينة؟
هو أنا طبعًا يعني عارف طبعًا إن المكافأة النهائية طبعًا يعني هتبقى اح اللي هي اللي هي الهدف أصلًا، هي الأقوى بكتير، وهي ده الأصلًا الب لازم تسعى له ولازم تبقى حاطه ف في اعتبارك، لازم تبقى حاطط هدف كبير عشان توصل له، و وفعلًا لما توصل له تبقى فعلًا عملت حاجة كبيرة، بس برضو م يعني أنا بالنسبة لي برضو ما يمنعش إن أنا حتى في رحلتي يبقى في مكافآت صغيرة بجانب الم ال ال المكافأة اللي هي الكبيرة، اللي هو تحسسني بقيمة اللي أنا باعمله إيه، كل مشكلتي في الموضوع يعني إن أنا ما أحسش إن أنا ب باسعى على الفاضي أو بابذل مجهود على الفاضي، فاهمني؟
إمم. إمم، إن أنت ما تحسش إن أنت تعمل حاجة على الفاضي، وأقل مكافأة هتنفع معاك، سواء مكافأة مادية أو معنويّة، ودي حاجة كويّسة جدًا إن أنت تشتغل عليها. خلّيني أقول لك كده شويّة حاجات هينفعوا جدًا معاك في الرحلة اللي أنت فيها دي الخاصة بإن أنت بتعمل عادة معيّنة أو بتحاول تذاكر أو توصل لمستوى معيّن في الYouTube channel اللي أنت ماشي عليها. المكافأة دايمًا بتبقى متناسبة مع حجم التقدّم، يعني مثلًا حاول على قدّ ما تقدر تحط target لنفسك، أنت لو حققت الtarget ده تبدأ تدّي نفسك مكافأة معيّنة، ويا سلام لو في حد بيشجعك على الموضوع ده وكمان يحدد لك قيمة المكافأة، مثلًا حد مثلًا حد من أسرتك، حد من أهلك، لمّا هيبدأ يشجعك الموضوع هيفرق جدًا معاك. يعني حاول تحط على قدّ ما تقدر target معيّن مثلًا من المشاهدات، أو مثلًا من عدد الڤيديوهات اللي أنت لو نزلتهم هت هت هت هتدي نفسك مكافأة، وبعدها بفترة ممكن تدّي مع عدد مشاهدات معيّن، وبعدها بفترة مع ع مع أوّل ربح مثلًا يدخل لك من القناة، تبدأ تناقش ت ت يعني تناقش نفسك وتقول آآ أنا فعلًا وصلت للموضوع ده، وتدّي لنفسك مكافأة. جرّبت الف في الفكرة دي قبل كده؟
آآ والله يعني أنا ما يعني دي فكرة ممتازة، يعني مش فكرة ممتازة بس، دي فكرة فوق الممتازة كمان يعني. وأنا باسمعك أصلًا دلوقتي ح بدأت أحس ب فاهم؟ ب ب بحلاوة الموضوع زي ما بيقولوا. بدأت أحس اللي هو لمّا إن أنا فعلًا حتّى لو يعني إن أنا في هيبقى في فعلًا آآ أهداف صغيّرة أقدر أوصل لها مع ال الاستمرارية ومع الحافز، وفي مكافآت، وهاحس فعلًا إن أنا حتّى لو يعني لسّه الموضوع هياخد وقته، لأ، هو في حاجة فعلًا م مع معنويًا حتّى على الأقل بتتقدم لي. فلأ، فعلًا الموضوع يفرق جدًا، جدًا، جدًا، وأنا هامنهجه و وأمشي عليه خطوات.
إمم. بالضبط، بالضبط، الموضوع ه أيوه. حاول تعمل كده. وحاجة أخيرة برضو هاقول لك عليها، يعني حاول على ما تقدر تنوّع المكافآت بتاعتك. يعني إيه تنوع المكافآت؟ يعني ما تدّيش لنفسك مكافآت مكررة. يعني مثلًا ما تقولش ده أنا لو وصلت للحاجة دي هاعمل هاعمل حاجة معينة، ولو وصلت لحاجة أعلى منها تلاقي نفسك ضاعفت مثلًا نفْس الحاجة اللي أنت عملتها. لا، لأ خالص. حط دايمًا مكافآت متنوعة، علشان توصل لمستوى كويس في حياتك، وعلشان تعلى ف ك في كل أمور حياتك. الم تنوع المكافآت دايمًا هيخلي عندك حماس متكرر، مش إن أنت هتاخد نفْس الحاجة. تنوع المكافآت علشان برضو ما تحسش بالملل، والفعالية تبقى موجودة. لأن دي حاجة مهمة جدًا، ال يعني لو عملتها هيفرق جدًا، جدًا في انتظار المكافأة.
إمم. آه. والله يعني أنت حرفيًا يعني عملت لي ت تنظيم و لدماغي بطريقة رهيبة، أنت رتبت لي أفكاري بطريقة مرعبة، وفعلًا حسستني بطاقة إيجابية ضخمة، وحليت لي فعلًا الم المشكلة كمان مش مجرد حل للمشكلة. خليتني نفسيًا أحسن، ومستعد ومتحمّس جدًا جدًا لكل هدف هأوصل له، ولكل المكافأة، أ يعني ح يعني هاوصل لها واق وهأقدر أجيبها من من ال من الرحلة بتاعتي. فأنا مش عارف أقول لك إيه بجد، أنا باشكرك جدًا جدًا، وأنا هانفذ كل حاجة أنت قلتها لي بالضبط، وكده كده طبعًا يعني أنت أوّل حد هاجي اق أبلغك بكل جديد عشان نتابع الرحلة مع بعض.
أكيد طبعًا، لو احتجت أي حاجة تبع أي حاجة في أي وقت، هتلاقيني منصت طبعًا آآ لكل الكلام بينّا، وهتلاقيني مستمع جيد وناصح أمين طبعًا لأي حاجة تسألني فيها. شكرًا جدًا لكلامك.